Aku tuh lagi bingung banget nih, dan juga cukup kayak resah gitu dengan keadaan yang aku punya saat ini, gitu.
Eh, kenapa? Boleh boleh. Coba cerita.
Jadi Aku tuh sebetulnya kan udah kayak mendekati tanggal atau tenggat waktu dari biaya perkuliahanku, gitu. Tapi ibuku tuh, tidak punya uang gitu untuk membayarkannya gitu. Sedangkan dia tuh dari kemarin-kemarin nggak ada bilang sama sekali kalau ada masalah terhadap keuangan keluarga kami, gitu. Dan setelah aku mencari-cari tahu gitu ya, aku tuh menemukan orang yang kayak mau bantu aku gitu loh, dengan cara aku bekerja di tempatnya, gitu. Tapi yang jadi masalah, aku tuh harus bekerja di sebuah bar, di mana itu tuh kan menjual, eee apa ya? Minuman beralkohol dan juga kayak bahkan kayak menjual, eee, daging-daging yang, eee, daging babi gitu. Yang di mana aku sebagai orang muslim tuh, eee, sedikit kayak, eee, merasa ini itu bertentangan banget dengan keyakinan yang aku punya. Nah, karena mungkin tawaran juga pekerjaan yang saat itu, eee, ada cuman itu doang gitu ya, jadi kayak itu tuh bisa kayak membantu sedikit gitu ya situasi di mana, aku tuh bisa pada akhirnya meminta dispensasi kepada kampus gitu ya untuk kayak, eee, dicicil gitu bayarnya, gitu dan mungkin telat, gitu. Nah, cuman di satu sisi tuh kayak karena bekerja di bar aku jadi sedikit, eee, meragukan gitu, apakah, eee, layak gitu aku? Atau mungkin, eee, ba eee, baik gitu aku untuk bekerja di tempat seperti itu, gitu? Makanya aku tuh pengen minta saran gitu dari kamu ya, eee, bagaimana sih dalam menghadapi situasi seperti yang aku punya sekarang gitu?
Oke. Terus? Oke, paham. Oke, paham. Oke, oke. Yah, ini dilema yang, eee, lumayan berat sih ya. Karena satu sisi kamu tuh ber harus, eee, berhadapan dengan masalah yang, eee, kaitannya sama waktu atau sang sama tenggat pembayaran dari, eee, perkuliahan. Tapi satu sisi, kamu harus, eee, dihadapkan sama pilihan untuk, eee, hal-hal yang tidak sesuai sama keyakinan Kamu ya. Jadi, eee, dari kampus juga nggak ada ngasih keringanan tertentu gitu. Kalau, mmm, dari, eee, cerita kamu ini, aku pengen tahu deh soal, eee, gimana nih secara pribadi jauh dari dalam, eee, kamu tuh, eee, memandang ini dalam <sniffs> keyakinan diri kamu sendiri dan agama tuh gimana?
Iya, betul. Iya, betul betul. Ya. Ya. Ya, sebetulnya aku tuh dari dulu gitu ya, eee, enggak pernah kayak memang nyeleweng dari h hal-hal seperti kayak alkohol atau mungkin, eee, sesuatu hal yang diharamkan, gitu. Karena keluargaku tuh cukup kaku gitu ya terhadap, eee, apa, keyakinan yang kami punya, gitu. Dan wah, Ketika pada akhirnya aku harus berada dalam pilihan ter eee, tertentu dimana aku kayak harus, apa ya, masuk ke dalam, eee, lingkungan yang diharamkan gitu ya, atau hal-hal yang diharamkan tuh aku biasanya cerita sama keluargaku, gitu. Dan efeknya ya itu tadi, kayak misalkan masalah yang aku punya barusan, aku bahkan sebelum aku bekerja gitu ya, kayak aku cuma cerita situasinya, aku tuh kayak dimaki-maki gitu. Eee, tapi dalam diriku sendiri tuh kayak, eee, eee, ke kayak mau gimana lagi, gitu? Mungkin ini salah satu jalan yang kayak disiapkan oleh Tuhan, gitu ya. Untuk kayak memperbaiki atau me apa ya, mengatasi masalahku saat ini, ya itu kayak pembayaran kuliah, gitu. Cuman, eee, balik lagi karena mungkin itu sesuatu yang diharamkan, bahkan dari dalam diriku juga mungkin terbawa dari, apa ya, pengaruh dari keluargaku gitu ya. Jadi aku juga menganggap kayak si situasi kayak bekerja di bar itu, kayak sesuatu hal yang, eee, apa ya, bukan aku banget gitu, dan aku sedikit kayak meragukan apakah aku perlu memilih jalan itu, gitu?
Oke, paham. Iya. Iya, paham. Oke. Iya sih, aku paham sih. Karena ini tuh masalahnya cukup kompleks sebenarnya ya, nggak bisa di, mmm, enggak bisa diseder sederhanakan atau di-simplified, eee, kayak gitu gitu. Dan kalau kamu sendiri tuh, eee, sejauh ini udah sejauh apa nih buat explore, mmm, kesempatan lain untuk cari kerjaan yang lainnya?
Ya. Oke. Ya, karena mungkin waktunya sedikit ya dan mepet banget tuh. Bahkan kayak, eee, sekarang tuh aku kayak ditentukan pilihan gitu. Kalau memang mau bayar, eee, bisa dicicil. Tu terus juga kayak, harus pasti gitu bayarnya, gitu. Itu dari pihak, eee, kampus. Memang aku wajarkan karena udah lebih dari waktu yang mereka, apa ya, tentukan gitu. Dan, ya salah satu caranya cuman itu doang gitu untuk saat ini, gitu. Aku belum, eee, aku ya, aku belum mendapatkan kayak peluang lain gitu ya, di luar dari pekerjaan yang, eee, ada sekarang, gitu.
Ya, ham. Oke. Ini berarti cukup, mmm, ada di masa-masa kritis ya sebenarnya ya? Kalau, mmm, dari deadline-nya sendiri dari sekarang, kira-kira berapa lama lagi tuh?
Iya, betul. Ya, sebetulnya dari deadline-nya sih udah selesai ya. Cuman kalo a aku bisa membayar dengan dicicil, itu bisa dicicil selama 3 bulan gitu, sampai, eee, kayak, mmm, aku tuh bener-bener, eee, melunaskannya gitu, tapi dalam 3 bulan itu harus selesai. Nah, kalo lebih dari itu, eee, pihak kampus enggak mengizinkan gitu. Jadi mungkin aku kayak di dibuat statusnya tuh cuti gitu. Dicutikan aja gitu, tapi aku tetap harus membayar juga karena kan dalam, eee, sistem kampusku tuh cuti tetap dim eee, membayar juga kan, bayar uang kuliah gitu. Nah, eee, di satu sisi tuh aku juga cukup bingung, karena pilihan ini tuh aku jadi ada kayak, mmm, berfikir apakah aku harus memilih pekerjaan ini dan terus kuliah? Atau aku harus menunda dulu gitu ya 1 semester, tanpa kayak pada akhirnya
Iya, paham. Oh, oke.
apa mengesampingkan keyakinanku, gitu?
Ya. Paham paham paham. Aku paham banget, eee, gimana situasi kamu sekarang, dan, eee, maaf ya kalau misalnya kamu memang me jadi harus melewati ini. Dan ini tuh salah satu ujian yang, eee, cukup berat memang dan kalom kamu bisa melalui ini, kamu bakalan, eee, keren banget sebenarnya. Kalo dari aku sih, hmm, aku akan sangat, eee, aku sangat menghargai gitu kamu yang tetap mikirin prinsip agama di saat lagi kepepet banget sekarang. Tapi saranku sih coba untuk renungkan lagi, seberapa mahal sebenarnya harga keteng ketenangan batin buat kamu. Jadi, kadang sih kita ngelihat tuh uangnya bisa menyelesaikan masalah memang ya. Masalah kuliah kamu ini, tapi kita lupa buat ngitung biaya rasa bersalah yang akan muncul setiap hari ketika kamu bekerja. Nah, kalau setiap kali kamu berangkat kerja, hati kamu masih ngerasa nggak tenang dan, eee, masih bertentangan, itu tuh bisa jadi beban mental justru yang ngeganggu fokus kuliah kamu nanti. Coba tanyain dulu ke diri kamu deh, kira-kira apakah kamu tipe orang yang bisa matiin perasaan itu? Atau itu justru bakalan menghantui kamu tuh?
Nah, ya memang. Ya, betul banget. Ya. Ya. Oke. Oh. Oh, ya ya ya. Iya. Betul. Oke. Ya. Ya, sebetulnya sih kalau dari sisi akunya sendiri ya, aku tuh bener-bener gak ada masalah sebetulnya dalam hal bekerja. Mungkin, eee, dan cet dengan catatan tuh gini, aku tuh akan selalu menekankan ke diriku ku bahwa hal ini tuh, eee, bukan untuk aku yang konsumsi gitu tapi kayak, eee, untuk orang lain aja, gitu loh. Dan juga, kayak mungkin yang aku takutkan tuh bukan dari dalam diri sebetulnya, tapi kayak tekanan dari keluarga gitu. Di mana, entah kenapa pengaruh dari mereka itu cukup besar ya dari, eee, terhadap pemikiranku, gitu. Apalagi yang berbau dengan agama, dan hal itu tuh kayak pada akhirnya membuat, eee, aku tuh cukup stres ya, karena pilihan itu bener-bener sulit sih bagi aku yang sekarang ini.
Ya. Baik. Paham. Iya. Oke. Iya sih bener. Dan, mmm, salah satu, mmm, alasan atau mungkin salah satu, mmm, alas salah satu alasan kenapa kamu ada di, eee, posisi kamu berkuliah sekarang juga karena doa orang tua kamu ya sebenarnya. Jadi, memang mau nggak mau harus menghargai itu, gitu. Tapi aku paham sih situasinya tuh mendesak memang, cuma kalau kita lihat dari konsekuensi jangka panjangnya, ketika kita melanggar prinsip sendiri gitu demi, eee, solu ini kan sebenarnya solusi jangka pendek, ya? Dampaknya tuh bakalan ke, eee, rasa percaya diri dan identitas sih, karena itu bakalan lama tuh sembuhnya. Mungkin sekarang tuh kita ngerasa sa ini tuh, jadi salah satu atau satu-satunya jalan, gitu. Cuma, eee, saranku sih jangan nutup kesemp kemungkinan lain dulu, karena kadang sih rezeki itu, yang berkah, itu datangnya dari jalan yang nggak terduga ya. Kalau kita berani nolak sesuatu yang memang bertentangan dengan hati. Kalo kamu sendiri, udah ngecek belum kayak opsi lain? Kayak misalnya ada kayak semacam student loan gitu dari kampus? Atau ada, eee, student loan maksudnya, eee, pinjaman untuk pelajar memang atau, eee, beasiswa darurat dari beberapa lembaga? Atau mungkin, eee, pekerjaan-pekerjaan yang lain, me yang memang mungkin, eee, setara dengan, eee, pekerjaan di bar? Tapi mungkin di coffee shop atau yang lain-lain? Itu udah pernah dicari belum?
Iya. Iya, betul banget. Iya. Iya, bener bener. Oh, iya iya iya. Iya. Ya. Hmm, iya, iya. Iya. Ya. Ya, sebenernya kalo untuk, eee, pinjaman untuk pelajar gitu aku udah pernah cari dan aku tuh nggak berhasil gitu untuk mendapatkannya, gitu. Makanya, eee, kayak pada akhirnya tuh ya tawaran dari tempat temanku tadi itu yang bener-bener kayak cuman itu doang, gitu. Dan kalo untuk kayak bekerja di coffee shop gitu, aku udah pernah melamar gitu sebelumnya, kayak ke beberapa coffee shop gitu ya, tapi memang belum ada tanggapan dari, eee, yang bersangkutan gitu. Sehingga aku tuh kayak karena situasinya cukup mendesak ya, karena di tanya-tanya terus oleh kampus, jadi aku tuh kayak ya udah deh kayak yang ada dulu aja gitu. Mungkin betul yang kamu bilang tadi ya, ketika menolak sesuatu hal yang memang bertentangan dengan keyakinan itu, di sisi lain mungkin ada jalan yang memang penuh dengan keberkahan gitu ya. Baik itu mungkin dengan cara aku memilih, lebih memilih keyakinanku sendiri gitu ya untuk kayak, ah udahlah menunda dulu kuliah gitu ya daripada harus bekerja di tempat seperti itu, eee, mungkin itu bisa lebih baik dari sisi, eee, mental aku dan juga sisi emosional aku, pada akhirnya gitu ya. Sehingga di masa depan tuh mungkin efeknya gak akan sepanjang di mana rasa bersalah aku ketika harus bekerja di bar, penuh dengan, eee, apa ya, mungkin juga pikiran yang semrawut juga ya karena bertentangan dengan keyakinan, yang pada akhirnya kayak bahkan bisa merusak pekerjaan dan juga mungkin diam-diam merusak diri aku sendiri, gitu ya?
Oke. Ya. Ke. Ya betul. Nah. Ya. Iya, bener. Nah, itu, eee, aku senang banget sebenarnya kamu, eee, mempertimbangkan itu dan menganggap itu saran yang, eee, membuka, mmm, membuka pikiran ya. Eee, terkait dengan, eee, student loan atau pinjaman untuk pelajar, mungkin kamu bisa coba ke beberapa lembaga zakat, kayak Baznas atau Lazismu karena, eee, mereka itu biasanya sih punya, eee, pinjaman-pinjaman atau mungkin punya bantuan tuh untuk mahasiswa yang, eee, sedang butuh biaya untuk kamu.
Ya tul. Oke, oke, ya. Aku pasti akan coba saran kamu sih. Apalagi terkait kayak, eee, dalam mengatasi situasi keuangan yang aku punya ya, terkait dengan perkuliahan. Wah, terima kasih banyak ya. Sudah kayak membuka pikiranku lagi dan juga kayak, eee, memperkuat, eee, pikiranku terkait keyakinan yang aku punya. Terima kasih banyak ya.
Ya, betul. Yap. Oke deh, sama-sama. Senang bisa bantu kamu. Sampai jumpa ya.
Sampai jumpa lagi. Terima kasih.